Sì, flu fluido, sì, è vero, sì, è vero. Eh, cavolo, sì, mi manca tanto.
E e con alla mia età che io sto un po' sto un po' avanti, un po' avanzato, no, ne nella vita, ehm, niente, serve, no, perché poi sai è proprio come se fosse una legge fisica, no. Se sei in movimento rimani in movimento, ma se ti fermi poi
Mh. <chuckles> Eh-eh. Sì. Assolutamente. No, s chi si ferma è perduto, sono della stessa idea, assolutamente. Mh. Sì, sì, sì, ma, mhmm, im infatti appunto io che, uhm, sto soffrendo di questi dolori che mi bloccano un po' nei movimenti, ehm, mi mi rendo veramente conto che ogni giorno che passa, e, ehm, riduco la possibilità di fare degli esercizi, dei movimenti. È terribile, terribile. Fat
Eh, sì. Si dice così, si dice così, è vero. E quindi Certo. Mh. Eh, beh, ma fai ma ti ti ti c ti sei fatta controllare da qualche da qualche specialista, da qualche
Sì, sì, sì, sì, sono seguita da fisioterapista, poi sto facendo anche le tecar. Sì, sì, mhmm, quello quello sì, però è, ehm, diciamo sono pro
Mh. E che dicono che dicono? Si risolve, si risolverà presto?
<sighs> Un po' è cronicizzato e quindi sì. Eh, ma è proprio la postura. Il problema è proprio stare seduti 8 ore, è veramente deleterio. Nonostante io cammini, anche in pausa pranzo, perché anche in pausa pranzo faccio la mia mezz'oretta di camminata
Che dico ah. Certo, certo, sì. Sì, però comunq guarda io ti dico una cosa: io io ho lavorato ho lavorato per più di 20 anni in un in un ufficio, no?
Mh. Ecco, io 20 anni, 20 anni, eh, fra poco. <chuckles>
Eh. Ehm, però, er a a e ero più giovane, poi ecco mi muovevo, ho sempre fatto un po' s tipo l'inverno l'inverno sci, mhmm, andavo in bicicletta, ho fatto un po' di di equitazione, no, però adesso invece che t che dovrei fermarmi, no, perché ho proprio cambiato radicalmente la mia gestione di proprio vita, e adesso faccio il, mhmm, il corriere.
Eh. Sì, sì, anch'io. Tanti sport. Anche, eh. Sì. Ah, okay.
Il corriere per Amazon. Ehm, e niente, sto p pr proprio in in in attività 10 ore al giorno, no, e e questo qui già mi dà mi dà mi fa essere allenato.
Sì. Certo, no, no, assolutamente. Eh, sì, sì, non avresti, tra virgolette, "bisogno" di andare in palestra, ecco. <chuckles>
Sì, infatti, eh, infatti tutti ultimamente ho un po' un po' allentato. Mh. Faccio faccio sempre eh sì, eh sì. No, ma veramente cioè dico le giornate sono lunghe, poi cominciamo tardi e andarci prima la mattina non
Eh, sì, beh, quello infatti non bisogna esagerare, perché appunto anche quello